Paano pinapakita ng magulang mo ang pagmamahal nila sa'yo?
Hmm, para sa'kin sa pagiging supportive sa mga bagay na gusto ko, tapos ano yun din yun sa pagbibigay din ng tamang disiplina, di ba? So, sa pagno-no nila, di ba? Tapos yung masasabi kong hindi ako ganito ngayon kung wala sila kung hindi ganun yung parenting style nila. Kumbaga nag-work siya sa'kin para malayo ako sa mga bad influence, ganon. So oh so, ito mas ano lumaki tayong, um, may respeto sa iba at magalang dahil din sa ganun. Hindi tayo perpektong tao pero at least masasabi kong napalaki naman nila talaga ako ng maayos dahil sa pagmamahal na yun. So, ganun yung love nila sa'kin, for a like discipline at the same time yung pagiging supportive.
Mm. Naku, ramdam ko na isa ka naging isa kang mabait na anak dahil sa pinakita ng magulang mo na pagmamahal sa'yo. At yan, kumbaga yan naman talaga wini-wish ng mga magulang, eh, na alam mo yun mapalaki nila yung anak nila na isang mabuting anak. At minsan doon naman nagre-reflect talaga kung paano sila naging klaseng magulang, eh, di ba? At, ayan, kumbaga maswerte ka at andiyan din talaga yung magulang mo para sa paghubog sa'yo mula nung bata ka at for sure na hanggang ngayon talaga nandiyan pa rin sila para sa'yo at sumusuporta. Eh, ayan, ramdam ba nila na talaga na-appreciate mo yung pagmamahal nila sa'yo? Paano mo naipapakita?
Totoo. Hmm. Hmm. Ah, para sakin siguro sa ano din, ano din ako yun nag-te-thank you, ganon yung parang, ay, noon hindi ako ganon, yung parang alam yung parang ma I love you ganon sa magulang or sa mama ko ganon. Ngayon kasi mas ano na kami, mas open na kami ganon, tapos 'pag meron, ah, meron siyang problem nandoon ako sa kanya ganon. So, ah, minsan nga sa 'kin na siya naghihingi ng advice. Kumbaga, oo, tapos yung pag mm, tapos ano din, parang ganun na yung way namin. Tapos yung parang ano lang, ah, may respect pa rin pero parang friend ganon, yung best friend kumbaga, na sinasabihan niya ako na ganito ganyan, tapos ako naman yung nasabi, oo, ganito mama ganito ganyan. Tapos parang love language din namin minsan yung parang alam mo yun, yung parang nag-jo-joke kayo ganyan in a way na, uy ganito ganyan tas ano mas okay yung bonding namin ngayon. So, more on like pagiging nandiyan sa kanya lalo na sa mga times na may pinagdaanan siya. Oo, yun yung way ko para maiparamdam na mahal ko siya, mm.
Hmm. Mm. Wow, so, parang ano nabaliktad naman ngayon. Yun so I think ganun naman talaga 'di ba, habang tumatanda ang isang tao, oo, oo.
Adulting. Tayo na naman. <chuckles> Oo nag-ga-guide. <chuckles>
Oo, so ngayon naman parang, ah, kumbaga paano mo naman paano naman niya naipapakita ang pagmamahal sayo, 'di ba? I mean like paano mo naman ipapakita yung pagmamahal sa kanya, 'di ba? Ah, ayan, kumbaga, ang saya saya naman at talagang naging open kayo sa isa't isa na kung ikukumpara mo nga nasabi mo dati na hindi kayo ganyan. Actually, ganyan din talaga ako na hindi ako open pero pero ano naman, kumbaga pinapakita ko din talaga yung pagmamahal ko sa kanila. Alam mo yung <clicks tongue> pagbibigay ng kung anong gusto nila, alam mo yun though hindi naman sila
Oo. Mhm. Hmm. Talaga. Oo. Hmm, yung kumbaga financially, oo ganun.
Oh, yung parang alam mo ma-enjoy yung buhay kasi sa kabila ng alam mo yun, 'di ba, tayo naman dati talagang sakripisyo sila sa atin at ngayon talaga kahit maka-upo-upo nalang sila, yung mga ganong klase, 'di ba. Na parang ayaw mo na silang mahihirapan, ayaw mo na mapapagod 'di ba. Ayan, ano ba? Kung ikaw magiging isa ano ka ba, inana or magulang? Paano mo ba ipapakita na yung pagmamahal mo or pagmamahal mo sa mga anak mo?
Hmm. Totoo. Mhm. Sa ngayon ano pa, single pa po. <laughs> So pero hmm. Siguro sa future ang gusto ko talaga yung pagpapakita ng pamamahal more or like gusto kong, um 'di ba, yung parang nalalapitan nila ako. Pero at the same time, yung parang may respect pa rin sila sa'kin. Um, mas maganda yung ganon, yung balanse lang, ayoko din naman yung parang mafe-feel nila sobrang strict ko. Baka may um, 'di ba may mga ganon, na parang sobrang strict, ah na dumarating sa point na hindi na sila nagse-share kung ano talaga yung mga problems nila. Gusto ko pag ako yung una nilang nilalapitan, na 'di ba, na tao, before sila hihingi dun sa mga friends nila. Kasi minsan, um, sabihin natin kahit na, ah, minsan 'di ba, dun sila nakakakuha ng mga 'di ba, maling advice na 'di ba, nakakasama sa kanila o so, mas gusto ko yung ganun yung pero pero may ano pa, may part na parang friend kami, ganon naramdaman nila na okey lang mag-open up sa'kin ganon. Na willing ako makinig, na hindi ako judgemental na parent, ganun. Para ano din, hmm, maganda yung bond namin, tapos masusub masubaybayan ko talaga sila sa paglaki. So, yun yung type na love na gusto kong maiparating sa kanila. At siyempre yung ano din, na bilang isang magulang, gusto ko din, um, maibigay yung mga pangangailangan nila, not just financially, gusto ko din yung emotionally 'di ba? Sa mental health din nila nakasubaybay din ako at sa ibang mga aspeto ng buhay nila para lumaki silang maayos at, ah, 'di ba, puno ng pagmamahal. Kasi iba talaga yun 'di ba? 'Pag puno ka ng pagmamahal maging ganun ka din in the future, oo.
Mm, or sa magiging anak mo. Mm. Mm. Mm, mm. Mm. Mm. Oo, naku, or ah, magiging isa ka ding mabuting magulang, kasi yun nga doon ka naman napalaki, eh, kaya maipapasa mo rin, 'di ba? At, ayan nga kumbaga naka makakakuha ka din talaga ng idea, eh, 'di ba? Kung paano talaga maipapakita yung, ah, pag-aaruga at pagmamahal. Eh, ayan, s nong bang bata ka, naalala mo ba ngayon na alam mo kung, paano ba yung talagang tipikal na araw niyo. Kung saan na talaga nararamdaman mo yung pagmamahal ng magulang mo sa ng pagmamahal ng magulang mo sa'yo?
Hmm. Mhm. Mhm, siguro para sa'kin yung ano talaga, mahirap lang talaga kami noon. So, alam mo yun, yung parang, um, yung mama ko ganyan bumibili talaga siya na 'di ba, yung mga before ka pup punta ng klase. Eh, siya talaga mag pre-prepare ng meal ganon. Um, lalo na nong nasa elementarya. Tas alam mo, yun yung parang nagluluto siya ng pam ganyan yung mga sabihin natin yung mga hotdog, mga ganun, yung mga <sniffs> ano na food. Tas alam mo yun sa sinasabihan mo, "mama, oh, sayo na'to," ganito. Sabi niya hindi daw niya gusto. Pero narealize ko yan ng eto nasa ano na ako ganito sa adulting na. Gusto pa rin gusto pala niya pero hindi niya um, binibigay na lang niya sa'min ganon. Kasi konti lang ganun, yung parang mga maliliit na bagay tapos 'pag siyempre, yung kinakain ng mama ko or like parents sa'min. Eh, siyempre kung ano lang yung naiwan mga ganon. Pero sabi ko grabe din sacrifices, 'di ba? Yung parang sinasabi hindi ko yan gusto, eh, ang pangit ng lasa, yung mga ganon sinasabi ng mga magulang. Pero sa true lang naman pala hindi ganon. Oo, sadyang mas inuuna lang talaga nila tayo, hmm. Tapos siyempre may mga, times na, um, kahit ano lang yung ulam nila, hindi ganun ka ano, okey lang basta tayo, eh, makapunta talaga sa school na busog ganon, na, okey. Mm, kahit nga mas appreciate ko siya kasi, hindi nga kami ano ma mapera nung mga panahon na yun. So, hmm, laki kami sa hirap, kaya yun mas nan mas appreciate ko at mas ramdam ko yung love talaga.
Hmm. Oo. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm, ayun nga, kumbaga ano talaga, eh, ang daming mga paraan ng mga magulang natin para maipakita yung, alam mo yun, sinasabing unconditional love, 'di ba? At ayun, kumbaga parang ano, eh, talagang titingalain natin sila at hahangaan dun sa mga gano'ng mga estilo ng pagpapalaki sa atin, eh, 'di ba? Ako kasi, yung magulang ko talagang ramdam ko din talaga yung pagmamahal nila sa amin kasi nga kumbaga, alam mo yun, talagang nandiyan sila palagi, eh. Kumbaga, ayaw nilang ayaw nila ng, alam mo yun, ayaw nila ng nasasaktan ka. Hindi naman talaga siya na spoiled ka, ayaw nila ng naapi ka, alam mo yun, ayaw nila naapi ka at kumbaga parang, alam mo yung pagka alam nilang nasasaktan ka, nararamdaman din nila, eh, 'di ba?
Hmm, totoo. Hmm. Para sa'yo, oo. Hmm. Oo. Oh. Nasasaktan din sila, ganun.
Oo, oo. Eh, ayan, kumbaga nakakatuwa na, alam mo yun, dami nating mga napagdaan na magaganda talagang pag, ah, aruga ng ating magulang. Kasi hindi naman lahat talaga, 'di ba, nagkaka nak nagiging para katulad ng ating mga sitwasyon, eh, 'di ba? Ang swerte, swerte natin at meron tayong mga magulang. Eh, ayan, kumbaga
Hmm.
Ano bang klase ng pagpapalaki sa'yo dati? Kumbaga, alam mo yun, yung tipikal na araw na halimbawa papasok ka sa school, bibihisan ka ba or ihahanda yung mga uniporme, at kumbaga, alam mo yun, bibilhan ka ng sapatos pagka mga first day of school, mga gano'n?
Mm. Oo ganun sila mama, alam mo yun, parang, 'di ba, magpapasukan na pupunta talaga kami sa bayan para bumili ng mga yung bagong bag, ganun, bagong <chuckles> bagong mga payong, eh mawawala pa rin naman yung payong, minsan nakakalimutan. <laughs> Oo, gano'n, sasabihin, "Eh, ito, bibilhan na naman kita ng bagong payong, tapos ano na naman, mawawala na naman sa school. Eh, yun nun, still ganun tapos yung mga bagong baonan, ganiyan, tas anan, um, tapos ano, siyempre yung mga damit din ganan ganiyan, bagong jeans tapos, um, yung diyan, uniporme, ganun talaga napakamahalaga nila na lalo na sa, alam mo yun, yung parang pagpre-prepare talaga sa umaga, 'di ba? Kasi yung pasukan, eh, early talaga, 'no? So, ganun yung, um, yung mama mo, ganiyan, um, ano palang, mga 5:00 palang, gising na siya para mag-prepare, lalo na sa mga times na sumasali ako ng mga contest. Ano, um, gumigising na siya ng maaga kasi kailangan ko mag-review, eh, gano'n. Um, basta yung mga gano'n, alas kwatro gising na para lang dun, tapos tini tinitimplahan ako ng milk. Siguro yun talaga Tapos sinasabi niya baka gutom ka na. Tapos, ayun, may snacks o kaya simple lang. Minsan naghahanda din siya ng ano, yung mga pancake, ganun. Parang sinasabi niya, "Eto," oo, kasi 'pag ako kasi, 'pag may ginagawa ako lalo na 'pag sa school, eh, masyado akong focus na gano'n, eh, hindi ko na iniintindi iniintindi yung tungkol sa 'pag nagutom ako, mga ganito, ganiyan. So, alam 'yan ng mama ko, so more on like, um, naghahanda na siya sinasabi, "Oh, eto kain ka muna, tigil mo muna 'yan, tapos babalik-balik ka ulit," ganiyan. Mm.
<laughs> Oo. Mm. Hmm. Oh. Oh mm, hmm. Mm, mm. Mm, o talagang ano 'no, kumbaga concern na concern talaga at siyempre yun nga sabi mo, lalaban ka sa mga contest, siyempre gustong-gusto talaga niya manalo ka at susuportahan ka talaga in a way na talagang painumin ka ng gatas para mas lum para mas tumalino daw yun eh, ’di ba? <snorts>
Totoo. Oh, hmm. Hmm. <snorts> Ayun daw di ba, pa kahit na di ba, yung mga bata tayo hindi tayo umiinom masyado ng mga gano'n, tapos ang sinasabi para daw mas maging matalino, gano'n, inu dapat ubusin talaga di ba? "Uubusin talaga dapat ’yan para mas maging okey ’yung score mo." So, siyempre ikaw naman bata, so gagawin mo talaga ’yon. Eh, kahit ngayon, um, isa't si din siguro sa mga way na nafi-feel ko na talaga na mahal ako ng parents ko siguro pag may, yung may contest ako pumupunta sila kahit yung mama ko ni-nenerbiyos <chuckles> sa result or pag nagpe-perfor perform na ako sa di ba, sa stage gano'n. Ay naku, alam mo 'yun parang na kinakabahan pa siya kaysa sa akin. <chuckles>
Oo. <laughs> Oo, oo kumbaga ano talaga, eh, nararamdaman talaga, eh, 'no? Eh, ayan. Eh, paano naman pinakita ng magulang mo yung pagmamahal sa'yo nung panahon na dumating ba sa edad mo na yung may mga manliligaw or may mga sumisingit-singit diyan, alam mo yun? <laughs>
<gasps> Grabe. Mhm. <clears throat> <laughs> Oo, sa mga ganong pagkakataon medyo ano, medyo strict. So, gano'n. Um, hindi ko nga alam kung paano sabihin nung una, eh, yung mga gano'n yung may nini nanliligaw kasi, eh ano din sila gusto nila talaga na alam mo 'yon, yung tipikal talaga na, ah, dapat magtapos muna mag-aaral bago yung mga gano'n. Pero nung may nangligaw naman sa akin, shinare ko naman sa kanila tapos um, ano talaga sila tradisyonal yung parang kumbaga, ayaw nila yung parang nakikita-kita mga gano'n. So, mas gusto nila na pupunta ng bahay para makilala yung manliligaw at oo, gano'n pumunta ka sa bahay tapos nag-usap sila ganyan. Tapos tinanong, um, akala ko nga di ba pawa mapapagalitan, eh, kasi medyo strict yung parents gano'n 'no. Hindi naman. Kinilala naman and I think maganda yun, <scoffs> sa isa rin yun sa mga type ng pagmamahal na yung parang, eh, gusto nila ma um ma-sure na okey talaga yung tao 'no? Oo para sakin ganyan, so supportive naman sila, mm.
Mm. Oo. Mm, mm. Naku usually gano'n naman talaga yung mga magulang at oo, oo ako nga din talaga pasa pero nagpapasalamat naman ako at naging protective din talaga sila. At yun nga, nata na naisip ko din talaga na yun yung pagpapakita nila ng pagmamahal talaga, eh. Alam mo, napakaimportante talaga yun, yung stage na yun yung poprotektahan ka talaga eh, di ba, kasi syempre da sasabihin nila, napagdaanan na nila eh, which is totoo, napagdaanan na nila yung mga ganong sitwasyon, di ba? Oo, oo.
Pero protective 'no? <laughs> Gano'n talaga yan. Hmm. Oh. Oo. Yung mga heartbreak, mga gano'n oo niloko, di ba? <chuckles> So, alam natin na nila ’yan. So siyempre, eh, ayaw din nila nasasaktan yung anak nila, kasi pag nasasaktan tayo, nasasaktan din sila. Yun talaga yung sinasabi ng parents ko.
Oo. Mm, ayan actually nakakatuwa at talagang naging maganda yung pagpapalaki sa atin at napakita talaga nila yung mga tamang pagmamahal para sa atin at yan nga kumbaga alam mo yun? Kung ano man tayo ngayon talagang malaking pagpapasalamat sa mga magulang natin at sa pagmamahal nila, di ba? Ayan, maraming maraming salamat sa mga naibahagi mo at nakakatuwa ang iyo ding mga naging sitwasyon sa simula't-simula kasama ang iyong mga magulang.
Hmm. Totoo. <chuckles> Oo, super blessed nga ako na nagkaroon ako ng gano'n ka-supportive at siyempre nandiyan talaga para sa akin all the time ng mga kind of parents. Ayan, paalam.
Paalam.